Kalau biasanya, kalau Pak RT tuh ya udah ngasih tahu, "Ini jangan, ini ya nanti, eee," ya biasa ya ngasih tahu. Ya kemarin pernah ya, eee, kita itu komplain. Ada kok yang beberapa komplain, Kak. Jadi enggak cuma 1 orang, kebetulan enggak hanya 1 orang, ada beberapa, eee, warga juga komplain yang bagian kompleks ya. Itu dia komplain gitu kan. Kita memang ada CCTV juga, itu udah ditegur juga orangnya gitu. Ora orangnya udah ditegur gitu, kan ketahuan ya, Kak, siapa yang biasa apa namanya, buang sampah atau enggak, kayak gitu. Karena, Kak, pernah ada kejadian, itu dia tuh buang sampahnya di itu loh, yang apa ya, ada aliran aliran apa sih, eee, kalau sa eee, aliran air kecil itu di depan rumah itu apa namanya, Kak? Aku lupa jadinya eh, ar parit-parit kecil gitu loh untuk ngalirin misalnya, eee, air limbah rumah tangga kan biasanya ngalir di situ kan, Kak. Nah, kalau di situ apa, pembuangan sampahnya, apa nama, banyak orang buang sampah di parit itu otomatis, eee, ini kan akan menghambat kan, Kak? Nah, itu kejadian. Kejadiannya adalah tersumbat tersumbat, eee, banyak gitu kan. Mungkin Pak RT-nya juga enggak-enggak tahu. Biasanya memang ada kita itu kerja bakti, kayak pembuangan sampah-sampah gitu loh yang di bagian got-got gitu loh, Kak. Itu. Cuma enggak, akhirnya itu terjadi banjir-banjir parah. Pernah itu, Kak, tau udah tau 2 tahun yang lalu itu banjir parah. Kalau kebetulan kan memang di tempatnya tuh sering banjir ya, Kak, ya. Karena itu tadi ya, orang buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Terus, eee, entah di sungai atau apa, enggak ada aturan juga, belum jelas itu. Jadi banjir, eee, kebetulan kalau tanah aku kan agak tinggi ya. Aku tinggiin 1 meter daripada tanah yang lain gitu kan. <chuckles> Tanah sampah di lingkungan iya.
Oh gitu aja? Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Benar sih. Ee, parit? Heeh, mhm. Betul betul. Mhm. Nah. Tersumbat gitu ya, Kak? Oh, oke oke. Mhm. Oh, sengaja karena mungkin ada pengalaman banjir ya? Oh, oke oke oke.
Jadi, aku tinggiin. Banjirnya itu sampai seini dengkul orang dewasa, bayangkan segitu, Kak, jadi orang-orang pada masuk mhm. Tapi kalau di tempatku cuma sebetis karena kan udah aku tinggiin tadi ya, Kak, ya kayak gitu. Nah itu kalau berulang itu kan pertama kalau sampai banjir itu kan akan merusak ini ya, perabotan rumah ya, Kak. Ngalamin juga ru apa heeh, kayak lemari-lemari kan jadi aus kayak gitu jadi pada jadi itu, Kak, yang jadi se apa namanya, problematik adalah ketika banjir pasti barang-barang di rumah itu akan aus, itu doang, kayak gitu.
Aduh, itu dalam banget sih. Mhm mhm mhm. Bener lagi. Ah tapi itu didukung dengan, eee, curah hujan yang tinggi juga ya, Kak? Berarti memang lagi musimnya hujan dan akibatnya mengakibatkan banjir tapi, mmm, pernah enggak sih, Kak, saat, eee, hujan deras gitu ya, misalnya saat, eee, lagi ada peng lagi inilah lagi bagus lah, selokan bersih dan lain-lain ketika curah hujannya tinggi apakah bisa jug bisa jadi enggak banjir juga?
Mhm, curah hujan yang tinggi. Bener. Mhm mhm.

Oh iya enggak banjir, Kak, kalau memang apa namanya, pernah, Kak, i ini udah 1 tahun terakhir ini alhamdulillah enggak banjir ya. Paling cuma, eee, apa namanya, ada sih a karena kita kan deket, eee, deket sungai sebenarnya de eee, deket, eee, apa ya, kali kali kali kali kali gede itu yang buat penampungan itu. Nah, yang penting itu kan kalinya nggak meluap, kalau kalinya meluap ya lumayan juga. Nah itu apa namanya, eee, tanah kita itu lebih rendah daripada, eee, apa namanya kali. Jadi memang, eee, intensitas untuk banjir itu pasti lebih tinggi ya, Kak. Cuma kalau tadi ya aku bilang eee, Kakak bilang tadi kan kalau tidak ada pembuangan sampah yang menghambat kayak bangunan kecilnya itu tidak dihambat, itu nggak terjadi banjir paling cuma ya kalau di depan itu akan sebetis doang tapi enggak akan masuk ke rumah gitu loh, Kak, itu efek
Oh. Hmm. Oh iya. Mmm. Waduh. Mmm. Mmm. Berarti memang memang ngefek banget ya kalau misalnya orang-orang bep bi bisa pada kerja sama untuk buang sampah sembarangan. Tapi, Kak, eee, ada gak sih warga-warga yang malah langsung buang ke kali itu tadi?
Iya. Oh banyak, Kak, banyak, <chuckles> enggak cuma ada, banyak gitu kan. Eee, kebetulan itu kalau oh ya karena kan kalau eee, kebetulan kalau yang aku lihat kalau sebenarnya kan kita jauh ya misal ada, eee, sungai yang bagian yang besar yang biasanya buat PAM itu kan itu kan sebenernya gak boleh ya buat apa, pembuangan apa, buang sampah di situ kan gak boleh, ya kan. Nah, ada beberapa orang nih oknum-oknum ini kalau nggak mau buang sam eh nggak mau bayar sampah, itu sampahnya udah buang di situ 1 kantong plastik gitu loh, Kak. Itu pernah kok, pernah itu kejadian. Iya parahnya di situ, Kak, pernah gitu jadi nggak boleh sebenarnya kalau yang PAM PAM yang buat hus PAM, air PAM itu nggak boleh sebenarnya tercemari itu tuh nggak boleh gitu, cuma memang pernah juga karena belum ada aturan jelas bahwa, ketika kamu buang sampah kena denda itu belum, Kak, aku harusnya pengen kayak gitu.
Nah, itu kan iya <chuckles> itu lebih parah lagi ya. Mmm. Betul. Wah, itu parah sih. Mmm, bener. Nah itu, baru mau aku tanyain apakah mungkin gak ada sangsinya ya? Mungkin bukan sekedar denda tapi misalnya ada, eee, peringatan di WA at misalnya kayak, "Keluarga ini tolong jangan, eee, buang sampah sembarangan," gitu atau misalnya ada ditempel poster kek atau apa?
Hmm.